Alors moi, j'aime bien partir à, heu, assez loin entre guillemets, c'est-à-dire dans un environnement un petit peu différent, heu, que, bah, que ma ville, mon appart et caetera quoi. Donc ça, je passe
OK, parce que tu ha tu habites vers où, toi?
Alors j'habite à l'étranger, moi j'habite en République tchèque, heu, donc en général, heu, voilà on part, ça c'est sûr, on va voir ma famille, donc qui qui qui est dans le sud-ouest de la France, on va passer 1 semaine là, par exemple et en général, on va passer 1 semaine, heu, à l'étranger, cet été, on est allé en Turquie, par exemple, tu vois, dans un endroit différent, non
OK. OK. Ouais, ouais dans un cadre différent, heu
Voilà parce que là, heu, voilà là, je te dis, le téléphone je l'ai éteint, il est resté dans le tiroir, heu, pendant 2 semaines, quoi.
<chuckles> Ouais non mais c'est c'est normal franchement, c'est normal.
Ou tu peux faire des acti ouais parce que j'avais lu ce, heu, mmh, heu, ce ce ce ce truc qui avait dit quelqu'un, je sais plus ce que c'était il y a pas beaucoup de monde qui sur son lit de mort a regretté de pas avoir à passer assez de temps au b au boulot, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'était en anglais, mais voilà, j'essaie de traduire, mais en gros sauf certaines personnes, quoi.
Ouais, ouais clairement. <chuckles> Non mais oui, oui, en gros c'est ça, ouais, ouais, je suis franchement d'accord.
Voilà, c'est ça. Donc je pense aussi, que c'est c'est ça, tu te dis et puis quand tu as aussi des des événements, heu, qui qui tu vois de, par exemple, moi jé j'étais donc quand je suis arrivé dans ce pays-là heu, mon beau-frère donc m'a vraiment pris sous son aile, il m'a il m'a intégré, il m'a présenté à son groupe d'amis et cetera don voilà, tu vois et et donc j'étais vraiment très proche de lui et il y a 2 ans, il a fait, heu, il a fait une attaque cardiaque, il est il est décédé à il avait 53 ou 54 ans
Mmh mh. OK, ouais, bah c'est bien, c'est bien, franchement, c'est bien. Ah mince. Ah je suis vraiment désolé.
et tu te dire après, mais ça fait relativiser un peu, c'est ça que je veux dire, ça met en perspective. Après c'est du boulot, je fais des formations et cetera. Voilà, si les gens, ils ont besoin d'attendre un petit peu, je pense pas que ça soit la fin des haricots, quoi.
Ouais, franchement, ouais. Ouais, ça ça change pas grand-chose, en vrai. Puis après tu as aussi ce truc où, heu, du coup je suppose que tu pars en famille, heu, le fait de faire découvrir, heu, des nouveaux endroits ou des nouvelles cultures à tes enfants aussi ça t'aide à à dire: «Bon, j'ai j'ai mes priorités, quoi».
Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Puis tu le vois sur eux, ils sont contents quoi de découvrir des nouveaux trucs, que ce soit un nouveau truc à, mmh, à manger, par exemple, je sais plus une année on est avec le grand, il était plus petit, on est allé je té c'était en Grèce, donc il y avait du jus d'ananas. Il allait, heu, dans l'hôtel, tu vois, il allait toujours se, heu, se prendre. Tu vois, donc du coup tu vois tu vois là, ils sont super contents de faire ça, donc tu te dis, ça vaut le coup quoi, au final.
Ouais, bah, forcément, hein. Ouais se servir. <chuckles> Ouais, clairement.